Oiê. Eu queria dividir contigo uma situação, um um acho que é um comportamento, tá? Tem muito a ver com comportamento, talvez. Eh, aí, de repente, pegar a tua opinião. Queria saber de ti, assim, o que que tu achas, se tu tem alguma sugestão e tal, se já vivenciou. Está certo? E assim, eu tenho o hábito de trabalhar muito, sou muito ligada no trabalho, sabe? E e a minha rotina ela é pesada, porque eu tenho m muitas atividades, eu atuo em várias não é posições, porque não é isso. É, eu tenho muitas atividades distintas, então a minha agenda ela é sempre cheia, ou está cheia de reunião, ou estou falando com alguém. E aí eu cuido da parte operacional, que é uma parte logística bastante pesada. Eu não sou responsável pela logística, mas tem uma partezinha lá que é minha responsabilidade. Aí eu acabo fazendo com que minha agenda ela seja ativa, muito ativa, né. E eu não consigo depois me desligar. E às vezes eu trabalho tanto que eu perco o sono, assim, eu eu acordo pensando no trabalho, eu acordo mais cedo ou às vezes não consigo dormir. Então não tem uma regra, sabe? Tipo, ah, eu tenho insônia. Não é nada disso. Às vezes eu tenho dificuldade para pegar no sono, muita dificuldade, porque o cérebro fica borbulhando. "Será que eu pensei em tudo? Será? E o dia de amanhã? Porque não sei o que, não sei o que lá", não se vem tudo, né, eh, às vezes é porque eu fico até tarde. E aí, claro, tu está numa pegada, né, correndo assim, é, cheia de atividade, aí depois o sono não vem. E às vezes também eu já acordei de madrugada, tá? Sendo bem transparente. Já, aconteceu de eu acordar de madrugada pensando no trabalho ou preocupada com alguma coisa que estava acontecendo lá, eh, é mais ou menos isso. E aí eu queria saber se tu tem alguma dica, o que que eu poderia fazer, de repente, para quebrar isso, porque trabalhar eu preciso, né, então como é que eu posso conciliar essas duas coisas? Porque eu preciso dormir também. O outro dia é um novo dia e preciso estar bem, então, sabe?
Uhum. Ok. Uhum. Sim. Claro. Tá bom! Eh, isso é bem comum, <chuckles> no mundo do business, hoje em dia, né, principalmente pra pessoas que realmente trabalham, assim, tanto e que têm um cargo importante, né.
Uhum.
Ah, vamos lá! Você trabalha mais ou menos quantas horas, assim, pra gente ter uma noção?
Uhum. Eu oficialmente, é das 9h oficialmente, é o que tá escrito, né, das 9h às 18h, ou seja, até às 18h. Mas, assim, n eu se eu ficar em casa que, às vezes, acontece, não é regra, né, eu começo antes. E o normal é nunca terminar às 18h. O normal é terminar por volta das 19h30, 20h, 20h, entende, é direto, assim.
Uhum.
É bem bem puxado. Porque, se ficar lá, vai ter trabalho o tempo inteiro. Eu é que tenho que dar tem que aprender, né, a dar um basta, assim, pra cortar o horário, mas eu meio que viciei, sabe? Viciei
Claro.
de ficar até esse horário.
Então, ela meio que depende de você. Então, você poderia, eh, parar antes.
É, eu o o é isso que eu falei, né, a empresa oficialmente é até às 18:00. Mas como eu tenho bastante coisa, eu vou ficando e vou andando e vou sabe, e vai e vou trabalho f tem, então eu continuo. Não tem ninguém me controlando e dizendo: "Vai embora, chegou teu horário". Não não é, assim, sabe. Mas, assim aí eu caio nesse conflito, porque tá atrapalhando meu sono, na qualidade de vida, que eu fico olhando muitas pessoas chegam no horário, no máximo meia horinha depois tão indo embora. O que que elas têm que eu não tenho, sabe, o que que elas fazem
Parar às 18h. Aham. Sim. Claro.
O que que elas têm de a sabe, é dentro delas, concorda? A definição é delas, não sei. Não sei se elas não têm tanto trabalho, eu não tô questionando o trabalho delas, mas elas conseguem ter uma coisa mais regrada, né. Eu não sei se dorme bem ou não, mas enfim. Hum.
Exatamente. Vamos lá. Eh, e última pergunta então pra pra poder entender aqui melhor. Você dorme você costuma, ah, se botar na cama pra dormir a que horas? E mais ou menos você "acorda", assim, entre aspas, a a que horas?
Claro. Hum. Pois é. Eu costumo ir pra cama meia-noite.
Hum.
Jamais antes. E costumo acordar 7h.
Ok. Não
É o meu hábito, assim.
Seriam 7 horas se você tivesse dormindo tar não seriam mal. Ah, tá bom.
É, se se tá tudo certo se eu dormi, tá tudo certo, né. Porque daí eu dormi as 7 horas, né.
Exato. E vamo lá então, se você chega em ca você termina de trabalhar lá pra 19h e pouco, 20h e você chega em casa, o que o que normalmente você faz quando você não tá trabalhando no s na sua rotina?
Hum. Hum, Good question. Boa pergunta, pera aí.
Hum.
Eu acho que eu tô hum hum, é, quando eu tento relaxar, eu ligo a televisão. Mas aí tem que comer à noite
Sim.
é só uns minutinhos, depois tem o celular que eu tenho que olhar, dar uma espiada, né, como é que tão as coisas, os os o WhatsApp, que são vários grupos, en enfim, eu dou uma olhadinha no no Instagram pra ver o que que tem lá, mas É, essa é a rotina. Tipo, eu chego em casa, largo as coisa, abro o computador, <chuckles> dou uma olhadinha ainda, mais uma espiada
Uhum. De trabalho?
Uhum. Olha, abro o computador, põe na mesa. E ainda é, e aí como, vejo alguma coisa pra comer, ligo a TV, é só isso a rotina.
Hum. Ok. Está, está notando quão é interessante o fato de que você teve que parar para pensar no que você faz, quando você não está trabalhando?
Está assim minha rotina. Hum. É, não tem muita coisa.
E então, a sua vida, você está definindo toda a sua vida no trabalho totalmente. E e é óbvio que se você tentar tirar o trabalho, nem que seja de 10 minutos da sua vida, vai doer, porque você não você num o seu cérebro agora está literalmente programado para pensar somente no trabalho.
É. É, pior é que é verdade.
Qualquer coisa ele qualquer coisa que você tiver fazendo que não seja trabalho, o seu cérebro acha que você não merece estar fazendo.
É, estou muito. É, mas é esse é o problema. Eu eu tinha um sono bom, sabe, que coisa é essa agora que está atrapalhando meu sono?
Inclusive dormir. <laughs> Então então vamos lá. Eh, primeiro de tudo, você tem que começar a trabalhar o auto merecimento aqui. Então vamos
Hum.
Assim, eu acho que a sua lição de casa seria você procurar alguma coisa que você realmente gosta de fazer. Primeiro de tudo, você entender o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando.
Hum. É.
E e outra coisa
Hum.
você eu vou fazer essa pergunta mais profunda, já que a gente tá procurando aqui uma solução. Eh
Mais outra profu já fez uma bem pesada aí, agora <chuckles> tá bom tá bom, tô aberta, vamos lá, o que mais? <chuckles>
<laughs> Tá bom. Ah a gente normalmente costuma replicar ou fazer exatamente o oposto do que o papai e a mamãe faziam. Então eu não sei a sua história de vida, da da sua família, mas, ah, você tem ou um pai ou uma mãe que sempre foram, assim, muito, muito, muito de trabalhar ou o oposto? Que você, va é que por exemplo, eles não queriam eh, sei lá, era uma pessoa assim, sei lá, um o pai que bebe, bebe, bebe, não quer trabalhar, não quer fazer nada do gênero, então você virou exatamente o oposto. Tem alguma um comportamento desse?
Hum. Hum. Não, eu sou exatamente a minha referência. Tenho mãe e pai. A minha vida toda, minha mãe dizia que a minha avó dizia que o melhor marido era os era o o trabalho. A minha mãe trabalhava muito, meu pai extremamente religioso ao trabalho, uma seriedade com relação ao trabalho, é a coisa mais importante, porque é a dignidade da vida da pessoa. Eles desde pequeninho falavam isso, crescer e trabalhar é o lema da família e isso passa, né. E e assim, a inclusive finais de semana ah, os finais de semana nós normalmente estávamos trabalhando limpando a casa. Sempre.
Hum. Nossa! <chuckles> Aí. <chuckles> Tá aí.
Não tinha momento de lazer, só tinha momento de trabalho. Assim, nós nós sempre cuidamos da casa, do jardim, pintar as paredes, tudo tudo a gente fazia, tudo.
Aí, tá vendo. Você você tá literalmente casada com o trabalho. A sua religião é o trabalho, e o seu cérebro realmente não não vê, hã, outra coisa que não seja trabalho. Então, ele tá você tá tentando dormir, ele tá pensando em trabalhar, ele só quer trabalhar, ele acha que é isso que é a vida dele. Ou também, além disso, a sua cabeça também está querendo, hã, ter um momento pra você, porque ela entende: "Agora eu tô em casa, então pera aí, eu quero ficar um momento sozinha, sem fazer nada, sem ter aquelas pessoas em volta, sem ter aquele trabalho para fazer", entendeu. Então assim, talvez isso acabe até te afetando em outro em outros problemas de saúde também. Você você precis
É. Verdade. É. É. Mas olha, tu trouxe um ponto importante. Vou te falar, posso, assim, só porque vem e corrobora com o que tu acabou de dizer. Eu fiz um treinamento, há umas 2 semanas atrás, e uma das indagações foi: "O que que você gosta de fazer? O que que te dá prazer?". Aí eu fiquei meio embasbacada assim, sabe. Sem sem evoluir muito, porque todo mundo: "Ah, porque não sei o quê, não sei o quê". E aí, eu fiquei olhando para as pessoas É que eu sempre amei, por exemplo, dançar. Eu adoro música, adoro ouvir música, e e ultimamente, eu nem saio pra dançar. As minhas amigas, né, não estão mais Uma casou, a outra foi embora. Então, assim, a gente meio que se perdeu. O grupo des né, desmontou. Então, eu estou numa fase só só e e moro numa cidade longe, então eu tô só trabalhando, longe da família, sabe. Eu não tenho amigos aqui. E aí, olha que interessante, e nesse treinamento fez essa pergunta, e eu fiquei sem saber o que que é, porque hoje eu só trabalho. Eu fiquei até com vergonha, daí eu botei que era dançar, que eu saía com as amigas para dançar, e se eu Eu saía mesmo, mas tem bastante tempo, né, que eu não saio. Então, tu falou um ponto por isso que eu te disse, fez uma pergunta difícil no início, e agora Nossa, interessante isso.
Fala. Sim. Hum. Nossa. <chuckles> Aí, ó! Eh, é uma coisa no seu caso, assim, ouvindo agora como tá a sua fa como tá a sua vida, é bem simples, na verdade, a razão pelo qual pela qual você tá com insônia, porque você falou que você só trabalha. Mínimo, eh, coisa primeira coisa, só trabalha, não tem mais amigos, tá longe da família. Meu Deus! Eh, o seu cérebro está te falando: "Che chega, ouve, me olha", entendeu. "Olha pra mim, olha pra gente, vamos pensar que que a gente gosta de fazer". Então assim, a primeira coisa que eu faria, eu não sei se você quis dizer dançar assim, para ir na nas festas ou dançar um curso, mas eu me inscreveria num curso de dança.
Mas não. É. Que bom! Dançar um curso.. Não, perfeito, porque não tem como sair pra dançar à noite, entendeu. Não tem nem aonde ir, nem com quem ir, mas assim, fechou! Olha só! Olha que estranho, desde aquele dia, tem 2 semanas isso, eu estou perturbada com esse assunto. Importante, bom, boa dica, boa dica! Eu vou procurar.
Po Tá. Faz isso aí. E se não melhorar nem assim daí, eu pensaria também numa terapia, que não é não cai mal pra ninguém, pelo contrário.
É. Não, mas eu gostei da tua dica, porque, sinceramente, eu preciso tomar uma atitude. Eu não vou procurar médico não agora, eu vou procurar a solução. Aí, se não funcionar, aí é outra coisa. Mas, te agradeço de coração. Abriu meus olhos, viu. Me ajudou bastante. Muito obrigada.
Obrigada você. Abraço.